عايز أقول لِك على مشكلة كبيرة عندي أوي ومحتاج فعلًا لحل ليها؛ لأن المشكلة دي دايمًا بتأثر على طريقة تقدمُي و وطريقة النمو بتاعي في أي حاجة عمومًا سواء كان في شغل أو في علاقة أو في هواية أيًا كان إيه الموضوع.
معاك.
آآ إن أنا ساعات ف كتير أوي كده في النُص بافقد حماسي وبافقد الشغف في أي حاجة باعملها في ظ وباتضايق جدًا لإن أنا في الأول بابقى محتاج الموضوع ومحتاج أحافظ على شغفي وبابقي حابب جدًا الموضوع وعندي شغف قوي جدًا ليه، بس بالاقي ف نفسي في النُص كده ما ما فيش أي موضوع و ما فيش أي تقدّم وما فيش أي آآ تغيير وبقى مش عايز أعمل الحاجة نفسّها و وشغفي فيها بيرُوح، فمحتاج نصيحتِك لو تقدري تساعديني جدًا في ال بخصوص الموضوع ده.
فاهماك تمام. أساعدك أكيد أكيد أكيد ومعاك دايمًا ب بالمساعدة، والحقيقة مهم جدًا إنك تعرف إن م الحماس ده شعور جميل طبعًا بس ال الح الحماس دايمًا آآ بيعمل ups and downs، يعني ما فيش حد بيتحمّس طول الوقت وطول المشوار، لازم ي يتوقّف لحظة وبيص يفقد الحماس ويستعيده مرة تانية وده يعني تطوُّر طبيعي لإنسان مشواره طويل أو هدفه طويل عادي جدًا، بس قُل لي إمتى بالضبط بتحس إن التقدّم ده والإحساس قصدي بعدم ال الحماس بيوقّفك؟
إمم. آه. إمم. لما مثلًا باحس بتطور شوية أو أنا أنجزت حاجة مثلًا في الموضوع مثلًا في الgym لما ألاقي نفسي مثلًا وصلت لفورمة معينة، أو ألاقي نفسي مثلًا بدأ يطلع لي مثلًا عضلات فعلًا بارزة آآ، حتى لو أنا مثلًا كان هدفي إن أنا عايز أبقى shape اك أبقى في shape مثلًا أحسن من كده، أو في shape أفضل من كده، آآ بالاقي نفسي لأ الموضوع توقف معايا بابقى مبسوط باللي أنا وصلت له خلاص مش عايز أكمِّل. وده طبعًا بيخلّي الموضوع ي يتدهور معايا
آه.
وألاقي نفسي دخلت في يعني طبعًا في في انحدار، لإن أنا طبعًا ب باوقف تمرين وبالاقي نفسي مش قا يعني آآ اللي أنا وصلت له الشغل واللي انا اشتغلت عليه كتير جدًا بالاقي ب يبدأ ينزل بدأ بيبدأ فعلًا جسمي ما يبقى ال ما ما ينزل طبعًا عن الshape الحلو اللي هو كان فيه، فبالتالي الموضوع بي بيبقى سخيف جدًا والله ف فبازعل جدًا على التعب والمجهود
آه فاهماك إمم. فهمتَك إمم. إمم، إمم، يبدو إن طيب طبيعي طبعًا إنك تزعل من مجهودك اللي ممكن يروح منك، بس كمان آآ واضح إنك من الناس <clears throat> عفوًا آآ، ممكن تكون من الناس اللي لمّا بيوصل ل آآ شيء يعني شايف إن هو هدف خلاص وصل له، إنه يبتدي يمل اللي بيعمله أو ما بيلاقيش هدف جديد بقى، ويعني أنت بتحتاج دايمًا هدف هدف حتى لو مرحلي يخلّيك تكمل تاني، فلمّا بتوصل بتحس بتفتكر يعني وتظن إنه خلاص كده أنت مش محتاج أي مجهود تاني فحتى لو عملت مجهود هت هتكون مش متحمس إنك تعمله بنفس الجودة، إلا إذا إنك وضعت هدف تاني. فهل حصل إن أنت غيّرت مثلًا روتينك أو غيّرت طريقة تفكيرك حوالين الموضوع وجاب نتيجة أو ما جابش نتيجة على حسب قُلت لي يعني الموضوع نفسه تقول لي عليه؟
آه. إيه؟ آه. والله هو ال يعني لأ فكّرت مثلًا إ إيه اللي بيخلّيني مثلًا أفقِد الشغف إيه اللي بيخلّيني ما باكملش إيه اللي بيحصَل اللي توصَّلت له اللي أنا كنت باقوله لِك إن أنا فعلًا لما باوصل أو بأبدأ أشوف نتايج مرضّية نوعًا ما مش الperfect اللي أنا كانت في د مزاجي، آآ ي بيحصَل كده. ف آمم لما بدأت مثلًا أفكّر في حلول للموضوع ما كنتش بالاقي حلول لأن أنا ما يعني ل ال الموضوع معنويًا وإحساس أنا ما بابقاش فاهمه ساعتها، أنا ليه إحساسي بيقف أنا فاهم آه إن بسبب ال الform اللي أنا وصَلت لها أو بسبب مثلًا التقدم اللي وصَلت له، بس مش ده اللي أنا عايزه آآ ليه ليه ليه ال أنا عايز أكتر من كده يي فاهماني يعني ليه الشغف وقف وليه إحساسي ما ما ما استمرش؟ فاهمة؟
آه. تمام. فهمتك إمم. فاهماك. الموضوع زي ما باقول لك هو بيبقى مرتبط بإن أنت فاكر إنّك هتتحمس هتكون متحمس طول الوقت، فبتتوقع هو المفترض إن أنت حتى لو مش متحمس كمّل الحماس هييجي تاني. وهتستعيد ثقتك في ال في الهدف الجديد والخطوة الجديدة مرّة تانية، بس كل الحكاية إن أنت ما تستسلمش للحظات الملل أو لحظات عدَم الحماس واعتبرها أ خ خطوة مؤقتة محطة مؤقتة آآ لازم لابد منها مع عجَلة ال التقدم. يعني لازم ت ت تمُر واعتبرها روتين من روتين التقدم في أي شيء سواء بقى الرياضة اللي أنت بتتكلم عنها شُغلك هدف من أهداف الcareer أو مُستقبلك يعني الع العملي أو المهني، آآ أي هدف لا يمكن تحتفظ بنَفس الحماس اللي بدأته في أول خطوة. لازم هيكون في محطات كده وكده، زائد إن الواحد دايمًا لما بيتحمس چيا زيادة في آمم في بداية المشوار بي بيخبو ال بيخبو هذا الحماس بس بسرعة، لكن لو وزّعت الحماس ده آآ على كل ال الطريق هتلاقي نَفسَك وقت كبير آه. بمعنى إن أنت ما ت ما تحطش كل حماسك وكل طاقتك لحد أما ت ما تُجهَد يعني ممكن تكون عملت مثلًا لو اتكلمنا كمثال موضوع ال الgym ده ممكن تكون عملت مجهود زيادة عن الطبيعي لدرجة إن أنت تعبت، فالتعب أدّى لملل والملل أدّى لانقطاع عن الموضوع أصلًا، لكن لو خدت الموضوع خطوة خطوة وبهدوء وقسّمت الموضوع كده بخطوات بسيطة، هتلاقي نَفسَك اتحمست لفترة طويلة خدت النتيجة آمم دائمة أكتر ومستمرة أكتر، واتعودت على إحساس الحماس الطبيعي مش الزائد اللي يخلّيك تحس فجأة كده بالتوقف أو الملل.
امم. آه. آآ أها آه. إمم. المراحل أ فعلًا. امم. آه. إمم. آه. إمم. بُصي، والله فعلًا يعني هو كلامِك فعلًا يعني ح ي حسسني بالمشكلة وفعلًا حسسني بالغلط اللي أنا باعمله، وأنا كنت باوصّل مثلًا ل لل لأول نتيجة بتظهر مثلًا كأنها خلاص هدف، يعني كنت بت يعني لا إراديًا كنت باحس بكده، فبالتالي خلاص أنا وصلت لهدفي يبقى مش هاستمر، فأنا محتاج فعلًا أعامل التقدم على إنه ل ب خطوة على إنه محطة، فيعني هو على على إنه أول خطوة توصّلني مثلًا للshape اللي أنا عايزه؛ لأني فعلًا لمّا بصيت على على الماضي مثلًا زي ما أنتِ بتحكي لي آآ، أخدت بالي إن فعلًا الموضوع كان دايمًا بيحصل تدهور، فلازم أخ أحط في بالي برضه الف النتايج السلبية اللي لو أنا اعتمدت إن ده مثلًا خلاص اللي أنا عايزه، لأ أنت قدامي لسه اله الهدف الأخير فعلًا اللي أنا لازم أوصل له عشان لم لمّا أوصل له أقدر أحافظ فعلًا على التقدم اللي أنا وصلت له ما يكونش كل التعب اللي أنا ح حسيته ده على الفاضي، فأنتِ عندِك حق جدًا يعني.
حقيقي فعلًا. معاك تمام. ده حقيقي فعلًا الواحد لازم ياخد باله ويتتبع خطواته أول باول وتعبه أول باول، عشان يحافظ دايمًا على الحماس.
إمم. والله إن فو يعني عندِك حق يعني دي فكرة ممتازة جدًا، و وأنا بعد كده زي ما قُلتِ لي هاح هاعامل كل فكرة وكل خطوة على إنها آآ، خط خطوة مش تقدم بالغة، مثلًا مش هادّيها أ أكبر من حجمها في الاحتفال، ومش هادّيها أكبر من حجمها في الإنجاز، فبالتالي طبعًا عندك حق إن أنا م أنا م هاقدر إن شاء الله أسيطر على الموضوع وه وفي نفس الوقت مش هيبقى في أي مشاكل آآ، في التقدم و هافضل م موش وت وتعبي مش هيروح تاني فعلًا بسبب أي سوء أنا باشكرِك جدًا والله على المساعدة دي ومساعدتِك الغالية ديّة باشكرِك جدًا والله.
إن شاء الله. أتمنى لك العفو على إيه. م مبسوطة إني ساعدتك وشكرا ليك أنت.